Y chang luôn! <laughs> Y chang!
Ấy da! Rồi sao nữa vậy?
Tè le! <laughs> Nó tè le! <laughs>
<laughs> Ơi, tính ra bạn chơi một mình hổng ai kiểm soát, cung giám sát bạn luôn hả?
Trời ơi! Thì thật ra thì cũng hông tới mức đó mà, kiểu, nhà thì cũng có người mà. Mà tại vì mình nghịch ngu có mình mình à, cái mình hoảng mình thấy mình hoảng, đúng rồi, mình mới la làng lên, mẹ mình mới biết.
À, rồi cũng giấu giấu, đúng hông? Trời ơi! Thiệt á, rồi xi rô tùm lum rồi, đúng hông?
Ờ, ơi, ơi! Đóng. Xi rô tùm lum luôn, trời ơi! Hổng biết nó có gỡ ra hông mà chỉ biết là xi rô tùm lum à, đau quá trời đau luôn! Cái xong mẹ mới kêu là phải ngâm ngâm trong nước, thế là kết quả mình vừa bị chửi mà vừa ngồi ịn một cục vậy đó, cái tay thì ngâm vô trong cái xô. <laughs>
Ờ. Thì đó. Ờ, hiểu, hiểu. Ừm, rồi trời ơi, cũng là kỷ niệm đáng nhớ dữ luôn á nha, ờ. <laughs> Ê, là kiểu như là tính cách của bạn là hay hiếu kỳ, tò mò như vậy hay sao?
Trời ơi! Ờm! Trời ơi.

Ưm, có đứa em à, mà mỗi mà được cái trộm vía nhỏ em nó lại hổng phá như mình.
À, cũng đỡ á, chứ hông ba mẹ chắc mệt người luôn đó. Ừ, ô kê. Ừm hứm.
Có mình phá à. Ừ. Cho nên là ờ, cho nên ngày xưa là mỗi lần ba mẹ đi vắng á, là ba mẹ thay vì nói mình ở nhà trông em thì toàn là ở nhà ở nhà trông chị hai đừng có để chị hai phá.
<laughs> Ủa, vậy luôn á hả? Nghịch lý dữ vậy. Ê, thiệt luôn á nha, ừm. Ơ, rồi, kiểu như, bây giờ bạn ngồi bạn nhìn lại những cái lần mà bạn tò mò lúc nhỏ nè rồi bạn quậy phá như vậy đó. Thì bạn cảm thấy như thế nào ta?
Ừm, nghĩ mắc nhục luôn. Mắc nhục luôn, thiệt á chứ. <laughs> Ờ. Ừm.

Đúng, chính xác, thế là mình rủ mọi người, mình rủ mấy người giống mình vậy đó, mấy anh chị chơi chung, leo lên cái ghế, leo lên cái bàn, đứng trên đó nhảy nhảy, nhún nhún, nhảy xuống giường nệm, vậy đó.
Hợp lý. Chà! Là thành một cái trò chơi luôn! <chuckles>
Đúng, lúc đó là
Quá đã luôn! Rồi còn rủ người ta chơi chung nữa.
Đúng, ban đầu là có người cản nha, cản chứ sao hổng cản, sợ là nhảy nhảy quá lố là thay vì nhảy vô nệm thì nhảy đâm sầm vô trong cái cái tấm bảng, ờ, kiểu như, là ngăn cách phòng giữa phòng này với phòng kia á, ờ, sợ đâm thẳng vô cái bảng á.
À ha! Đúng rồi. À ha! Đúng, đúng, đúng, chính xác, ừ, rồi nhiều khi rồi vấp ngã rồi trúng cạnh bàn cạnh ghế rồi sao?
Ừm. Đúng, chính xác, nhưng mà thấy mình chơi vui quá cái hồi sau chơi hết luôn, hổng đứa nào cản đứa nào hết.
Ừ, ừ đó. À, là hùa theo bạn chơi luôn. <laughs> Thì đúng mà, à, đó chính là bạn khởi xướng.
Ừm, kết quả là á ai cũng chơi hết trơn. Bởi vậy nên giờ á hả, kiểu, bây giờ mình nghĩ lại chứ, mình nghĩ chứ mình cũng hư thiệt á chứ. Thiệt, mình hư lắm luôn á! Ông ngoại ngủ phòng kế bên.
Ờ hớ. Sao, sao? À! Đúng rồi, kiểu như là, mọi người lo lắng. <chuckles>
Ừm, mà ông ngoại ngủ ngay cái bức, ư, bức cái cái bức bình, gọi là, tạm gọi là bức bình phong đi ha, à. Ông ngoại ngủ ngay cái bức bình phong kế bên.
Ừ. Ô kê, ô kê, ừ. Nhảy ầm ầm vậy đó. <laughs> Ê, dữ dằn luôn rồi đó! Thiệt, ừm.
Ừm, nhảy ầm ầm, lỡ mà lạng quạng nhảy nhảy mà lạng quạng vướng vô cái bức bình phong cái chắc đè lên ông ngoại luôn quá!
Thì đó là là báo thủ tới nữa! Ờ!
Trời đất ơi nha! Bởi vậy, thiệt tình luôn! Vậy đó mà giờ mình làm giáo viên đó bạn, bạn tin hông? Trời ơi!
Ừm. Ủa, vậy á hả? Ê nha. <laughs> Ô kê, tréo ngoe quá ha! <smacks lips> Đời đưa đẩy thôi. Ừm, đúng rồi, kiểu như, mình hiểu tâm lý của học sinh bây giờ luôn. Đúng hông, đúng hông? Ừm.
Ừ. Là bao nhiêu trò, bao nhiêu trò quậy phá là biết hết, đúng, chính xác, đấy. Ừm, mình, kiểu, mình cũng bày cho tụi nó chơi đó, nhưng mình đứng mình coi. <laughs>
Ô. vậy hả? Ô kê, hay quá. Nhưng mà bây giờ cũng có khoa học hơn rồi, đúng hông? Cũng biết, ơ, ờ, lường trước hậu quả này kia chứ hả?

Đúng, thiệt chứ mình bị nhân sinh quan thay đổi thiệt luôn mà, tại vì cả lớp ai cũng đều nói 27, 28 nặng hơn 29.
Ủa, tại sao là cả lớp kì vậy? Ủa, là lớp bạn có ổn hông? <chuckles>
A! Hổng biết nữa. Mình cũng hông biết luôn! Nó nói với mình, giống kiểu như, mình đúng dở khóc dở cười luôn, mình kiểu "Ờ, chắc là vậy đó, hình như chắc 29 nhẹ hơn 28 hay sao á!"
<chuckles> Rồi bạn làm sao? Ờ, ờ, ờ. Ủa, vậy luôn hả? Bạn, kiểu, hổng tin vào bản thân bạn luôn?
Phải hông, mình đúng kiểu giống như là, ừm, nếu số đông đã nói vậy thì có lẽ mình sai. <laughs>
Áp đảo quá! Ừm, ô kê, hiểu, hiểu, ừ. Ủa, mà cái chuyện mà bạn nghịch cái, a, keo đó xong là bạn có bị, ờ, trách phạt hay là bạn bị, ờ, ừm, la mắng gì hông?
Ừm. Ờ. Ờ, ờ. Trời ơi! Ba mẹ mình là coi như là thi nhau la mình là thôi nhé luôn ấy! Thật, lúc đó đúng kiểu như là nghịch đúng một lần, cái, sau này, cái, mình mới phân biệt được keo nào s s chơi được, keo nào hông.
<laughs> Vậy á hả? Ờ. Sao sao? À, ô kê, là cũng có kinh nghiệm rồi, đúng hông? Ừm.
Đúng rồi, lúc đó là mình là mình lớp 10 rồi đó, tính ra là mình lớp 10 rồi đó.
À, ô kê, rồi mới biết được, ô kê. Ừm.
Cái, a, à, cái xong rồi mình chơi lại lần nữa. <laughs>
Ủa, là vẫn chơi nữa hả? Ý là vẫn quyết tâm, vẫn cố chấp?
<laughs> Thì tại vì chứ giờ cái cái cái cái cái lúc thuở nhỏ đó mình hổng biết, cái mình lỡ mình bậy ờ, nhưng mà bây giờ thì mình biết rồi, mình chơi lại lần nữa.
Ờ há. Chưa chơi được. Ờ há, hiểu, hiểu. Ủa mà cái đợt đó bạn bị như vậy nó cũng nặng á nha, cũng có sirô này nọ rồi bạn có bị ám ảnh này kia, tâm lý này nọ hông?
Ờ. Ờ hở.

Nếu mà mình đánh giá á nha, thì ngày xưa là mình đúng là nghịch ngu thiệt! <laughs> Có nghĩa là đúng kiểu là mình có mình toàn cả mọi thứ luôn, và càng lớn á, thì mình lại càng dạng như cái gan của mình nó nhỏ xíu à, cái gan của mình ngày xưa nó to ừm, gan mình ngày xưa nó to như cái bánh xe bò vậy đó, cái gì mình cũng dám thử á, mình hổng có sợ gì hết trơn á! Ờ.
Ờ. Ờ, ô kê. Ờ. Ừ hứ. À, cũng thay đổi, đúng hông? Ừm. Ơi, vậy á hả? Wow! Trời ơi! Tính ra anh hùng hào kiệt luôn á nha, thiệt chắc, ờ, vang danh một thời luôn rồi đó! Ô kê, ừm. Ô kê.
Thì đó! Đúng luôn thiệt á chứ, vang danh đến nỗi mà anh chị em họ còn biết mà. Ừ, đó, đúng. <laughs> Thì tại vì đâu mỗi cái chuyện đó đâu, tính ra còn nhiều cái nghịch ngu lắm luôn á! Ừm.
Ừm, sao, sao? Ủa vậy luôn á hả? Trời ơi, tiếng lành đồn xa dữ vậy! <laughs> Ủa, ê, còn nhiều hiểu, hiểu. Ủa, mà sau những cái lần mà nghịch như vậy đi, thì bạn có học hỏi được cái bài học gì mà xương máu chưa?
Ờ.